Hem, aujourd'hui et surtout depuis le COVID-18, heu, notamment avec les les confinements, heu, beaucoup de personnes ont développé des loisirs et des et des hobbies qui prennent de plus en plus de place, heu, dans dans nos vies, hem, est-ce que toi tu aurais un ch un loisir qui te passionne en ce moment?
Ah oui, tout à fait, heu, récemment, heu, j'ai commencé récemment, c'est-à-dire, heu, j'ai commencé en avril à aller à la salle de sport, comme on dit la salle, donc à la à la musculation.
D'accord. OK.
C'était, heu, une envie, heu bon l'envie principale est assez rigolote mais l'idée c'était d'avoir, heu donc heu, les abdominaux en tablette de chocolat donc heu
D'accord. <chuckles> Est-ce que
l'objectif était clair.
OK donc c'était c'était vraiment pour, heu, pour te muscler ou il y avait aussi peut-être une volonté par exemple, heu, d'être en meilleure santé ou d'avoir un meilleur cardio, un meilleur, heu un meilleur soufflement?
Heu, l'objectif principal était vraiment d'avoir les tablettes de chocolat, comme on dit, heu, comme les gens au cinéma ou, heu, ou sur les photos ou, heu, comme les, heu les boys band, heu, enfin d'avoir ça et heu, bon forcément il faut être plus complet, heu donc il y avait quand même l'idée de faire du sport et heu, d'avoir un corps en en meilleure santé bien entendu. Mais heu, mais vraiment la la 1re ligne directrice c'était ça et la 2e, heu, c'est d'être capable de faire, heu, 1 traction au moins. Voilà le les objectifs, ouais le le début de de cette passion.
OK. OK. OK. D'accord et est-ce que, pour l'instant, tu vois des progrès dans tes objectifs ou
Ah, bien entendu, oui, oui. J'y suis, heu j'y vais assez régulièrement, heu, donc heu, je fais, heu, peut-être, heu, 3 séances, heu, par, heu, semaine, heu, avec toujours une partie d'une vingtaine de minutes, heu, sur les abdominaux. Heu donc heu, ils sont assez visibles, heu, je pense que sur, heu, sur 6 qu'on voit d'habitude, heu, on en voit 4 et puis il y en a 2 qui, heu, qui ont un qui tardent un peu à se montrer, qui sont un peu plus réticents. <chuckles> Mais j'e j'espère, heu j'espère qu'ils arriveront un jour, en tout cas, je je me donne les moyens pour que ça marche, oui.
D'accord. OK. OK. OK. Bah, hein, oui, je vois que tu as l'air d'avoir, heu, une bonne discipline, d'être super constant, si tu y vas, heu, 3 fois par semaine et comment, heu, comment tu as commencé? Comment comment ça t enfin, co comment ça t'es venu? Donc tu avais une volonté d'avoir, heu, des abdos mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es pointé à la salle à la mmh à la salle de sport et et voilà?
Heu, ben en fait, j'ai une maladie assez grave. Heu et donc c'est j'ai un rein gauche, heu, endommagé avec un cancer. Et donc pour moi, heu, l'idée c'était de là de dire, ben, si par-dessus, heu, je mets, heu, des tablettes de chocolat, je trouvais ça assez rigolo, heu, bah, de de montrer un corps en très bonne santé, heu, alors qu'en dessous il est en très mauvaise santé
Oh non! OK. OK.
heu et donc j'étais chez mon père quand j'ai commencé ça et chez mon père c'est pas une grande ville, heu et il y avait une salle de sport que mon père, hem, m'a recommandé. Donc il y a un club, heu, un peu local, heu et heu, ouvert tous les jours, heu et puis surtout t vraiment pas cher et pas loin de, heu, de chez mon père là, où je résidais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, heu, tout seul, heu et heu, au fur et à mesure, heu, j'ai commencé à prendre des conseils forcément! Il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses disponibles, heu, en ligne ou autre.
Ouais? Oui. OK. D'accord. Est-ce que tu penses que ça a quand même, heu, un impact positif aussi pour ta maladie peut-être? Heu, le fait justement d'avoir un corps en meilleure santé et cetera?
Heu, je ne sais pas, je ne sais pas, heu, en tout cas, heu, c'est recommandé, heu, pour tout malade qui a ce genre de maladie de de de bouger, de faire du sport, heu, à un moment j'ai eu peur que comme ça agit, peut-être, sur une zone qui est juste au-dessus de la zone, heu, malade, heu, que ça soit peut-être contre-indiqué mais on m'a dit non. Heu, j'ai pas trop de de soucis avec ça et heu, j'imagine que, heu, c'est positif de manière générale, mais c'est dur à prouver bien entendu.
OK. D'accord. Oui. Oui. Puis il y a aussi peut-être l'aspect, heu, f l'aspect sur le moral aussi d'avoir, heu, quelque chose qui qui nous fait, heu, nous lever 3 fois par semaine enfin qui nous fait bouger et cetera enfin, hem, ça ça d ça doit jouer aussi, ouais, sur le moral, non? Ouais.
Oui oui, f faire du sport, heu, ça crée, heu, ça crée les bonnes sensations, hein, forcément, heu, ça ça crée, heu, une dynamique positive donc, heu, donc oui, ça a un côté positif, heu et qui peut même être assez addictif, hein, du coup, heu heu, ça peut être, heu au départ, moi je pensais pas que j'allais aimer ça, tant que ça, heu, jusqu'au point de dire que ça me passionne quasiment, heu heu, puisque maintenant je regarde, heu, j'ai téléchargé des documents, heu, pour avoir une routine, des exercices, je sais qu'il faut pas faire toujours les mêmes zones, comment augmenter les répétitions, heu, bientôt je vais devenir coach, en fait.
Oui. Mmh. Ah oui. Avec des exercices. Ouais. Mmh. OK. <laughs> D'accord. OK. Oui, donc, heu, tu deviens petit à petit, en fait, un expert, heu, un expert en sport. Heu, et est-ce que, heu, à côté de ça, heu heu, je suppose que pour avoir, heu, les abdos, il y a peut-être aussi besoin de par exemple, modifier son, heu, sa nourriture, heu, son son son sommeil aussi de l'adapter. Est-ce qu'il y a il y a aussi des efforts de ce côté?
<laughs> Heu Heu oui, c'est certain que, heu, ça suffira pas d'aller juste à la salle de sport si à côté on mange mal et on dort mal. Et heu, c'est important de dormir, heu, ben, assez, donc on recommande 8 heures, je pense que ça, j'arrive plus ou moins à m'y tenir, même si, heu, j'ai des complications et heu, je me lève, heu, un peu trop souvent. Heu et au niveau de l'alimentation, heu, depuis l'annonce de la maladie, heu, j'ai enlevé déjà, heu, ben déjà tout ce qui est par exemple soda ou heu, matière grasse, heu, donc c'est mieux mais, heu, mais je suis pas une diète précise, heu, ou j'entre mes menus dans une application par exemple. J'essaie juste de, heu, bah je vais oui, je vais pas boire de soda, je vais pas manger de pâte à tartiner. Heu, je vais éviter le chocolat. Heu, je vais prendre, heu, un thé, heu, au lieu de prendre, heu, un un jus de fruits, heu, du supermarché, par exemple, heu, afin de m'éviter s'il y a trop de sucre. Mais j'ai pas envie non plus de que ça soit trop strict. Heu, je me dis déjà: «Allez, 3-4 fois par semaine». Donc j'essaie d'aller 1 jour sur 2 à la salle de sport. Ça a l'air de marcher, heu, mais je me dis que les artistes et les acteurs dans les films, ils doivent souffrir plus que moi quand même.
Mmh. Oui. Oui. Oui. Mmh. <chuckles> Ouais.
<laughs>
Oui, oui, ah bah, surtout, heu, les les les sportifs de haut niveau, heu, c'est, heu, je p c pour eux, ça doit être tous les jours, heu, cette, heu, cette routine. Et hem, concrètement, du coup, heu, si je comprends bien, tu y vas 1 f fois 1 fois tous les 2 jours, ça te prend combien de temps par jour à peu près? Et heu et quel quel exercice tu fais? Est-ce que tu fais aussi peut-être des cours? Heu, plus ou du du cardio ou d ou surtout de la musculation?
Oui, je pen Oui. Alors, heu, ça me prend pas mal de temps, heu, mais j'en ai plus que la moyenne puisque, heu, bah, je travaille pas en ce moment
D'accord.
donc heu, je s je vais à la salle de sport qui est à 1/4 d'heure, 20 minutes à pied de chez moi. Donc déjà, heu, déjà exactement, j'ai déjà, disons, 1/2 heure de marche, heu, aller-retour. Ensuite, heu, en ce moment, en tout cas, la routine, c'est d'essayer de faire, heu, du vélo elliptique, heu, qui est donc environ, heu, 1/4 d'heure dessus, le temps de s'échauffer et de le faire. Heu et en il y a d'autres machines, mais je les connais pas toutes encore, hein. Je suis pas non plus expert. Heu et j j'aime pas la course et en même temps, c'est interdit, heu, pour ma situation. J'ai des problèmes osseux donc j'ai pas le droit de tout ce qui est sport à impact. Articu ouais. Ensuite je fais les abdos, heu, que je devrais varier un peu plus. Mmh, j'en fais on appelle il y en a un qu'on appelle le salut militaire, par exemple. Heu, hem, il y en a d'autres, heu, où on doit toucher les talons. Enfin, il y a tellement d'options, heu, pour bien travailler et après, je fais donc heu, en 2e partie de séance, entre guillemets, heu, je fais, bah donc une zone, heu j'ai compris qu'il fallait faire, heu, pas toujours la même chose donc un jour, je fais les bras. Un jour, je fais les pectoraux. Un jour je fais le dos. Heu et j'en suis à peu près là et donc en tout, ben, heu, comme je prends une douche là-bas, que je suis pas stressé niveau temps, qu'après je m'assois dans le fauteuil de massage pendant 10 minutes. Heu, ce matin, je suis parti à 08:15, je suis revenu, il devait être, heu, 10:30-11:00.
OK. C'est déjà du sport pour y aller. <chuckles> Oui. D'accord. <chuckles> D'accord. Trop d'impact, ouais. Mmh. Mouais. OK. Et il y a m il y a un siège de massage dans la salle de sport?
Tout à fait, c'est une salle où, heu, on peut ensuite à la fin, on a droit avec notre abonnement. Enfin moi, le mien en tout cas, heu, c c'est un club qui il y en a de plus en plus répandu et ça permet de, bah, quand tu changes d'endroit, moi, j'avais changé d'endroit, de chez mon père, j'étais allé dans une autre ville et donc l'abonnement te permet d'utiliser le sport heu, la salle dans une autre ville. Et là, j'ai encore changé d'en d'endroit et donc ça permet de garder le même abonnement mais d'avoir toujours, heu et ça marche en France et en Europe, en fait.
OK. Oui. D'accord. OK. OK, super. Donc heu
Donc, heu et donc dans mon abonnement, il y a 10 minutes de heu, de s de se de fauteuil massage que j'utilise, heu, puisque moi j'ai le temps, je répète, tandis que d'autres sont plus sur une séance, heu, où ils sont plus stricts tu vois, qu'ils regardent leur montre, hein, ils sont là avant le travail, moi j'ai le temps.
Oui. Oui. Mmh. OK et donc du coup le la le siège de massage, ça permet de détendre les muscles après avoir fait l'effort?
Oui, ça permet d'avoir un moment où, heu, tu as l'impression d'avoir, heu, d'avoir fait, heu, déjà une bonne chose dans ta journée. Ça te relaxe un petit peu et puis comme tu as payé, beh, tu es content de l'utiliser pour te dire que tu as pas payé pour rien, donc il y a quand même vachement de côtés positifs. <laughs>
Oui. Mmh OK. <chuckles> Oui! D'accord. Et hem et donc du coup, heu, tous ces exercices et cetera, tu les as appris si je comprends bien avec des applications? Ou est-ce qu'il y a, par exemple, des coachs dans ces salles de sport qui sont là pour te guider?
Alors, b bah, dans la 1re salle de sport proche de chez mon père, heu, j'ai quelqu'un qui est, heu, de lui-même venu vers moi, qui lui, était coach sportif, heu, dans l'armée et qui, heu, aime bien aider les gens, donc lui, ça a été la 1re personne qui m'a donné des conseils. Heu, donc beh, il m'a fait faire une routine d'abdominaux qui est celle que je suis encore quasiment. Il m'a montré quelques machines, ensuite j'ai eu mon petit frère qui lui, heu, a fait beaucoup de salles de sport, heu, là où il est en Chine, qui était de passage en vacances, qui lui, m'a partagé un peu sa connaissance.
OK. D'accord. OK.
Et heu, ensuite j'ai trouvé un coach, heu, en ligne, heu, j'ai téléchargé quelques documents, heu, ça confirmait ce que j'avais appris, donc heu, j'essaie d'être assez strict puisque si tu fais un peu n'importe quoi, tu progresses pas trop et heu
Ouais.
et heu, ben, heu, moi j'ai envie de gagner, heu, 4 ou 5 kilos, heu, de muscles en fait, heu, de c'est l'objectif total.
Oui. Puis, heu, surtout peut-être aussi, heu, si l'exerci les exercices sont pas faits correctement ou heu, il y a pas assez de pause ou pa pas assez de repos, il y a un peut-être, heu, la possibilité de se blesser? Aussi.
Ouais et Ouais non pas forcé oui ça peut arriver j'imagine mais heu, oui, c'est assez technique, c'est-à-dire que, ben, si on prend pas le bon temps de pause ou la bonne charge ou le bon nombre de répétitions, on peut se faire mal ou on peut, heu, ne pas être productif. Je pense qu'au départ- et je pense que d'autres personnes font la même chose- on a tendance à à répéter un peu ce qu'on f ce qu'on sait et faire la même chose à chaque fois. Heu, alors qu'il faut varier, repousser ses limites, heu, reposer une partie du corps en travailler une autre. Hem, donc heu et on progresse mieux si on a un coach, je pense que je progresserais mieux si j'avais un coach mais j'ai p mais j'ai pas envie, heu, de de payer pour ce service, heu, pour le moment ça me paraît, heu, trop cher pour ce que je veux investir.
Oui. Oui. D'accord. Mmh. Mais tu arrives à trouver des informations ou heu, des coachs en ligne du coup pour, heu, pour avoir tous ces conseils?
Oui, mais avoir quelqu'un proche de soi lors de la séance, je pense qu'on est poussé vraiment aux limites, qu'on travaille vraiment de la façon la la plus optimale, potentiellement, si c'est un bon coach forcément et que donc on progresse, je pense qu'on progresse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite avec un coach, heu, mais ça coûte aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, donc heu, il faut faire des choix. Moi, j'ai choisi de pas trop payer.
Ouais. Mmh. Oui. Ouais. OK, mais c'est vrai que pour se motiver, c'est enfin, peut-être que la plupart des, mmh, des gens ont des problèmes à s'y mettre parce qu'ils ont ils sont pas forcément motivés, donc heu, un coach, ça pourrait permettre de se motiver en effet.
C'est vrai, j'ai un frère qui fait un peu qui essaie d'en faire un peu, qui lui m'a dit, heu, s'il avait pas un coach, heu, il n'irait pas. Moi, j'ai, heu, moi j'aime bien y aller.
D'accord.
Heu, donc j'ai pas trop besoin de cette motivation, je suis content d'y aller et encore plus content quand j'en quand j'ai quand j'y suis et quand je rentre, je me dis: «Cool, heu, j'ai fait quelque chose de bien, je me suis occupé de mon corps», heu, et quoi qu'il arrive dans le reste de la journée, j'aurais quand même été, heu, ben 2-3 heures, heu, sur les 10-12 heures où on est réveillé ou bah où on est actif, heu, dans dans la positivité, je dirais.
OK. Mmh. OK, super. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé cette passion et j'espère que t'atatteinde t'atteindras tes objectifs. <chuckles>
Ben merci à toi.